Beh, <sighs> ouais enfin, c'est la difficulté en soi, enfin, et c'est la, mmh
Mouais.
je comment dire? C'est l'éducation nationale française qui m'empêche de enfin, j'ai un programme très long à suivre
D'accord.
et qui est pas f pour moi, adapté, heu, aux élèves, enfin.
Ouais, c'est un gros challenge par rapport à aux élèves que tu as, heu, en face de toi, dans ta classe.
Pas que, enfin, c'est que, hem, j'ai plus envie de leur apprendre, heu, la vie, à grandir, à devenir des adultes plutôt que de leur apprendre à devenir des experts, heu, en maths, en fraction, heu, enfin, tu vois, heu
Ouais. Ouais, OK. Ouais, je comprends que ça, ce soit pas facile parce que du coup, tu as une espèce de conflit de valeur entre ce qu'on te demande de leur enseigner et en même temps, heu, le fait de pas forcément être toi, heu, 100 % convaincu par, heu, même le programme de ce que tu dois, heu, ce que tu dois leur apprendre.
C'est ça, absolument, ouais, et si je suis, moi, c'est là que ça me fait travailler encore plus de temps. Enfin c'est voilà, c'est-à-dire que
Mouais, parce que, du coup, tu as pas les supports, heu, tout prêts, heu, les livres, heu, les manuels à suivre et cetera, c'est ça? OK, et heu, en termes de financement, est ce que, heu, par exemple, tu as tu es arrivé à mettre un peu d'argent de côté déjà, heu, comment comment tu penses que ça pourrait s'articuler si jamais, heu, tu quittais ton job de de professeur pour, heu, prévoir potentiellement la suite? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà, heu, réfléchi un petit peu?
Mmh, c'est ça, oui. Je j'y réfléchis un petit peu.
Mmh mh.
Ce qui m'embête, c'est que si je commence à quitter l'emploi, beh, clairement, bah, j'ai plus de CDI, j'ai plus de revenus stables. J'ai un peu d'économie, pas énormément mais j'ai pu en faire un petit peu pour commencer le projet mais enfin, disons qu'ouvrir toute cette start-up, toute la démarche, toute cette agence, commencer à avoir les 1ers apparts, beh, c'est il faut partir avec un crédit quoi, <chuckles> chose que j'ai jamais faite.
Tu auras plus de revenus, ouais. Mmh mh. D'accord. Ouais. Ouais, d'accord.
Et enfin, c'est heu, comment la banque va me donner un cré un crédit, si j'ai pas d'emploi stable derrière, quoi? Enfin c'est c'est compliqué dans l'idée.
Ouais, c'est difficile.